Allora, io personalmente, uhm, prendendo, ecco, Giovanni Rana nello specifico, che comunque penso che, ehm, abbiano de dei buoni prodotti, ehm, hanno hanno dei buoni sapori, ad esempio mi vengono in mer in mente i tortelli o i tortelloni o i ravioli, ripieni, rispetto a magari quelli
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì.
non so dell'Esselunga o quelli di, ehm, marche un po' più anonime hanno un ottimo sapore, a mio avviso. Poi, mhmm, sughi nello specifico io, mhmm, i Giovanni Rana no non li ho mai provati e comunque dopo l'esperienza che ho fatto
Mh-mh. Okay. Mh.
ehm, sì, all'estero, eh, chiaramente ci sono dei dei dei sughi particolari, delle combinazioni particolari, mhmm, da lì ho detto: "Preferisco cominciare a cucinare io i miei sughi." Ehm, insomma è qualcosa che è più saporito, più ehm, probabilmente ha degli ingredienti molto più naturali, no, della maggior parte dei sughi pronti perché in questi sughi pronti poi spesso mettono additivi, conservanti, ehm, esalta esatto, esaltatori, ehm, di sapidità. Cioè, ecco, queste cose qui che sai ehm, ehm, alla fine se ci sono più di ehm, cioè se è un sugo di pomodoro per dire, ehm, non non dovrebbe avere più di 2, 3 ingredienti mettiamo, no, invece quando ne vedi 5, 6, 7, 8, capisci che lì allora, eh, è m è meglio lasciar stare insomma.
Sì. Mh-mh. Okay. Sì, sì, sì. Esa edulcoranti. Mh-mh. Di sapidità, sì. Mh-mh. Esatto. Mh-mh.